चलिए, वह हम सब इसका ध्यान रखेंगे जो आप ये तरीके बता रहे हैं, लेकिन कैसे करें मतलब इसके पीछे कोई आम जो तरीके हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम? जैसे मोबाइल फ़ोन में देखिए अगर इम्पोर्टेन्ट कुछ चीज़ें आ रही हैं, कोई आपके दिल से जुड़ा कोई इंसान है आपको मैसेज कर रहा है तो उससे उसके मैसेज को इग्नोर कैसे करें? मतलब कैस स्क्रीन टाइम कम करें? ऐसे ही ऐसे चक्करों में तो जो है स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है।
उ, जी। हाँ, देखिए अ, अगर आपको कुछ भी ऐसे मतलब बार-बार फ़ोन चलाने की आदत है ना, तो आपको ना अपनी नोटिफ़िकेशन बंद रखनी चाहिए। है ना? और मतलब जो मतलब ज़रूरतमंद जो आपके ऐप्स हैं, उनसे मतलब आपको ना दूरी बना के रखनी चाहिए और बंद करके रखने चाहिए वो। और मतलब मुझे लगता है ऐप्स को आपको हाइड करके रखना चाहिए ताकि आपका ध्यान बार-बार उन चीज़ों पे ना जाए। है ना? और फ़ोन को नज़र से दूर रखें मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। है ना? और आप अप जी।
ओह! बात तो ठीक है। जी, ये भी अच्छी बात। तो आप मतलब ऐसे कह रहे हैं कि नज़रों से हमें दूर रखना है मतलब कि हमें आँखों को आँखों के ऊपर पट्टी बाँध लेनी चाहिए अपनी या उसको फ़ोन को जो है किसी कवर्ड में बंद कर देना चाहिए?
हुँ। <chuckles> देखिए, अब आँखों पे पट्टी तो नहीं बाँध सकते हैं ना? पर अ, फ़ोन को आप दूर रख सकते हो अपने से। है ना? और मतलब मुझे लगता है ना कि एक स्क्रीन फ़्री ज़ोन बनाएँ अपने घर में ना अम, मतलब जैसे कुछ एरिया में ना आप मतलब अपना फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, मतलब ऐसी कुछ वो बनाओ, है ना? तो जैसे डाइनिंग टेबल पर या बेडरूम पे। है ना? आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, और मतलब ना आप अपने डिस्प्ले को ना मतलब ब्लैक अ, मोड पे भी रख सकते हैं कि जिससे ना मतलब डार्क मोड पे हाँ। इससे ना मतलब थोड़ा वो इंटरफ़ेस कम हो जाता है, है ना? आपको मतलब म अट्रैक्शन नहीं होती है फ़ोन की तरफ ज़्यादा और मुझे लगता है कि ये भी मतलब एक
<chuckles> अच्छा। अच्छा। ओह! हो! जी। ठीक है। डार्क मोड अच्छा। जी, चलिए ये तो देखिए होता रहता है लेकिन देखिए, स्क्रीन टाइम तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के ना दोस्तों के चलते बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो है दोस्ती दोस्तों को ब्लॉक कर देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए? आप क्या सुझाव देंगे मुझे?
जी।